Tu vois, j'ai remarqué depuis quelque temps et le pire c'est que, j'ai l'impression que que depuis que je l'ai remarqué, ça change presque mon regard sur, heu, sur certaines relations que je peux avoir autour de moi et j'ai pas envie justement que que mon regard évolue, heu, là-dessus, mais j'ai l'impression, heu, de me sentir presque, heu, presque obligé, contraint, voire ouais, c'est c'est presque ça, c'est presque de la contrainte, heu, de de devoir dépenser, et pas dépenser qu'à moitié, c'est ça, heu, que que je trouve, heu, un petit peu dommage voire futile, heu, lors de de de différents différentes circonstances, tu vois? Ça peut être une sortie, ça peut être, heu, un évènement particulier, voire des vacances. Heu, et et c'est et c'est quelque chose que je ressens de plus en plus et et je te dis s je j'ai l'impression que ça peut, heu, sur le long terme, vite, heu, finalement hem
Mmh mh. Mmh. Mmh mh.
m'agacer et me faire dire: «Mais en fait, heu, il y a tellement de futilité autour de moi, heu, de de choses superficielles que ça m'intéresse plus». Tu vois?
D'accord, ouais, je vois que ouais, c'est c'est quelque chose qui peut, hem, bah, qui qui peut poser problème, et je vois que ça te ça te travaille. Hem, ces pressions-là, elles sont heu, est-ce que tu as identifié un peu d'où elles venaient? Est-ce que c'est plutôt, heu heu, dans le cercle familial? Est-ce que c'est des amis? Ou plutôt, heu, au niveau professionnel? Tu as tu as réussi à à enfin, est-ce que tu arrives à cibler d'où d'où ça vient?
Dans le cercle familial, pas trop parce que, alors f oui, mais c'est vraiment du détail, j'ai pas je ressens pas de pression. Ce serait plus au niveau, heu, ce serait plus au niveau amical. Ce c'est c'est c'est l vraiment, heu, mes amis les plus proches, en plus, hein, tu vois? C'est c'est j'ai un cercle d'amis. Heu, tu vois, certains ont ont, et tant mieux pour eux, grand bien leur fasse, ont vraiment une très belle situation.
Mmh mh. D'accord. Mmh. D'accord.
Et heu, et en fait, heu, il devient de plus en plus rare qu'on puisse juste se retrouver, heu heu, à à, en fait, à une époque, par exemple, heu, un samedi soir, c'était juste, heu, on va chez untel, on profite de la soirée ensemble, heu heu, on mange une pizza devant devant un match, heu, ou devant un n'importe quoi, une série, un film, enfin, quelque chose de simple, et j'ai l'impression que, plus les années passent, plus ça devient quelque chose de, heu, un peu bling bling, si tu veux, quelque chose que tu t tu vas afficher presque ta réussite en faisant des restos. Puis, alors, attention, hein, pas des restos à 20 balles, le menu et tout. Enfin, et et et en fait, c'est presque comme si, heu, parce que, tu vois, on connaît l un peu tous les situations, les uns, des autres, et c'est un peu comme si, toi, finalement, tu es obligé de suivre, alors qu'ils savent quand même, quelque part, pertinemment, que tu peux pas suivre, heu, sur tout et surtout, tout le temps, quoi.
Mmh mh. Ouais. D'accord, donc, heu, mmh, ça s'est, hem, ça, s'est un peu transformé d'après ce que tu me dis en une sorte de de démonstration, on va dire de de la situation de chacun, heu, et heu, et tu arrives p ouais, et tu arrives plus en fait, enfin tu tu trouves plus le, mmh, les les moments simples que que vous aviez peut-être auparavant. Comme tu l'as dit, heu, en fait juste, heu, voilà, faire un petit repas à la maison chez quelqu'un, heu, et en fait, c'est c'est c'est vraiment ça qui te qui t qui te pose problème, et hem, et e est-ce que, hem, e est-ce que tu as, hem, comment dire? Est-ce que tu as déjà essayé de d'en parler pour, heu, bah pour, heu, pour leur dire voilà que peut-être que tu as des limites financières qui sont différentes, heu, des leurs? Hem, est-ce que tu as essayé de de de leur en parler?
Ouais! Si on veut ouais. J'avoue que non, et heu, c'est parce que c'est pas évident malheureusement, il fut une époque où on avait un peu plus de de temps, on a tous nos nos métiers, moi j'ai 2 activités, j'ai un enfant que j'éduque seul. Heu, donc c'est vrai qu'on a assez peu de temps et quand on a du temps finalement pour se retrouver, il y a toujours, heu, on va dire le groupe quoi, tu vois tout le monde, et franchement, heu, j'avoue que ce que tu dis est tout à fait juste hein, heu, ce serait intéressant de d'en parler, mais j'aurais presque envie, heu, tu vois de, heu, enfin je sais pas je sais pas comment l'exprimer, il y a pas une c'est pas c'est pas de la honte, mais il y a une forme de gêne. Je voudrais pas que ça casse quelque chose aussi et qu'ils fassent les trucs de leur côté en se disant: «Bah, on va pas lui proposer parce qu'il va pas pouvoir suivre et tout». En fait, je sais pas s'ils je sais pas quelle serait leur réaction. Est-ce que le fait d'en parler, ça a a ferait un, ça créerait un un fossé, voire un ravin entre, heu, eux et moi? Ou est-ce qu'ils seraient compréhensifs? Et tu vois? Je
Mmh. Mmh. Mmh. Mouais. Mmh mh. Mmh.
j'ai ché je je sais pas trop. Tu vois, il y a un exemple tout bête là, heu, les les il y a des vacances, heu, d qui vont se préparer et heu, et c'est vrai que certains ont tout de suite, heu, des
Ouais.
moi, j'aime les choses, heu, d franchement, je je sais pas si je raisonnerai autrement en gagnant des dizaines de milliers d'euros par mois, mais, heu, j'aime j'aime bien les choses simples, moi les grands hôtels, les trucs comme ça, ça a jamais été mon truc, heu, bien sûr que tu dis pas non, 1 fois mais f heu, quand ça devient comme ça un peu systématique, ça m'agace, et heu, et j'ai l'impression par rapport à ce que tu disais, parce que tu as très bien cerné la chose, j'ai l'impression qu'aujourd'hui en plus de ce côté un peu bling-bling, c'est comme s'ils ne savaient plus s'amuser simplement.
Mouais, je comprends. D'accord. Ouais je bah, je je comprends tout à fait et en plus, heu, je enfin, mmh, je ressens le fait que tu tu as, mmh, une petite appréhension en fait, si tu leur en parles, de créer une sorte de décalage entre entre toi et eux, heu, qu'ils se disent, heu, peut-être bah, mmh, peut-être qu'il, heu, qu'il pourra pas «suivre» entre guillemets, et ouais, c c'est vrai que c'est quelque chose qui peut, hem, bah, qui peut amener une gêne. Hem, après, hem, est-ce que ce que je me demandais, c'est est-ce que tu as essayé de peut-être m te mettre un, heu, peut-être un budget ou une limite financière? Heu, en d en disant par exemple, voilà, hem, heu, lorsqu'ils proposent quelque chose: «Voilà, bah, moi j'ai cette limite-là, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, heu, qui soit dans dans ce cadre?» heu, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait déjà?
Ouais! C'est ça. Heu, je l'ai pas fait, mais c'est très intéressant ça. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que ça peut être un
Mmh.
En et en plus je trouve qu'il y a un double intérêt parce qu'outre le fait que ça puisse marcher, ça peut aussi faire passer un message. Peut-être que ça peut leur permettre quand même de ça peut permettre de mettre le doigt sur, heu, sur, heu, ça peut leur faire ouvrir un peu les yeux sur le fait que si je propose ça, c'est peut-être pas anodin.
Oui, bien sûr, parce que, hem, parfois on on peut-être q enfin, mmh, peut-être qu'ils ou qu'ils n'ont pas l l'impression de, heu, de de comment dire? De de d'avoir des activités, hem, qui sont, heu, qui qui sont, heu, comment dire, qui qui ne peuvent pas être, heu heu, effectuées par par n'importe qui, parce qu'eux, justement par leur, heu, situation, ils ont des facilités on va dire financières, et peut-être qu'ils s qu'ils se posent pas forcément la question ou que mmh, comme tu l'as dit au départ que c'est plus une une espèce de démonstration. Mais, heu, mais je pense que, ouais, ça serait intéressant de, bah, déjà de que tu p que tu proposes toi des des, mmh, des activités et en proposant l'activité, essayer de mettre un cadre. Par exemple, heu, comme, heu, comme je je te l'ai dit précédemment, essayer de mettre un cadre, heu, en termes de de somme. Si vous faites un restaurant, voilà, heu, tu peux proposer un restaurant et dire: «Bon, bah, heu, on met, heu, o comme budget, heu, peut-être, heu, 50 €» par par exemple. Est-ce que tu penses que ça peut être une, heu, une solution?
Ça peut être quelque chose à aborder. Après, je je sais pas si ça marcherait à tous les coups parce que de toute façon, c'est pas forcément, heu heu En fait, le truc, c'est que dans dans dans le groupe WhatsApp, il y en a un, il va dire: «Heu heu, tiens, si on se faisait un resto tel soir et puis, heu, on va chez un tel, on va chez un tel, on va à un tel», en fait, tu as plein de propositions. Si tu veux c'est pas, heu donc, heu, c'est c'est c'est quelque chose que qu'il faudrait, limite dans le cadre d'un autre, heu, resto, justement, bon, bah là, qui serait, heu, à leur goût, heu, je leur dise: «Et ça vous dit pas ça vous dirait pas qu'on se fasse un tel, heu, tel ou tel endroit?» Et que je le présente seul. Parce que quand ça passe par le groupe, tu as tu as je sais pas combien de propositions et il n'est pas dit ça peut se tenter bien sûr, mais il n'est pas dit que que ce soit la mienne qui soit retenue. Et c'est vrai que, mmh, tu vois, ce que tu disais sur le fait qu'ils qu'ils ne le voient pas, heu, c'est sûr que si à chaque fois moi je suis, il est possible qu'ils qu'ils se disent: «Bon, bah, finalement, même s'il gagne moins, il assume très bien, il peut très bien le faire et cetera», alors qu'au final heu, bah, hem alors, je me mets jamais dans le rouge à cause de ça, mais, heu, mais c'est vrai que c'est juste qu'en fait depuis que j'ai remarqué ça, c'est ce que je te disais au tout début, j'ai l'impression que sur le long terme, ça peut vite m'agacer de me rendre compte que que, bah, il y a un côté un peu, heu, ils pensent q ils pensent pas à aux autres, en tout cas, dans dans mon cas, à moi, et au et au fait que, bon, bah, heu, viser toujours un resto tel tant d'étoiles, on va aller dîner chez un tel, heu, chez machin et tout et cetera, bah ce ce soit, heu, un peu compliqué. Et q un peu comme s'ils avaient des œillères. Et j'ai peur, en fait de perdre ces amitiés derrière parce que j'ai pas envie de les perdre, je m'amuse toujours autant avec eux en fe tout cas enfin, je prends autant de plaisir à passer une soirée avec eux. C'est juste que je trouve qu'il y a un côté un peu, ouais, un peu superficiel. Et plus je j'y pense, plus je le remarque et plus je le remarque, plus j'y pense et ainsi de suite, tu vois?
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui, oui j bah je comprends tout à fait te n tu tu as e tu as un un un espèce de sentiment un peu de comme s'ils avaient, heu, un peu d'égoïsme, on va dire où ils ne pensent pas au peut-être au au voilà aux autres, heu, qui pourraient ne pas pouvoir, heu, beh se permettre financièrement, heu, financièrement ça. Après, heu, ce qui est intéressant, c'est que tu as c'est que tu as dit que tu ne te mettais pas dans dans le rouge, hem, par rapport à ces à ces évènements là donc c c'est déjà un point positif, donc, hem, ça il faut il faut je pense, il faut le garder. Hem, après, peut-être qu'il serait, hem, ça serait intéressant de mmh, heu, comment dire? Parce que je je vois qu'il y a une appréhension de de comment vont va, heu, l le ressentiment en fait de de tes amis par rapport au à un moment où tu vas dire «non». Heu, peut-être que t que tu pourrais peut-être, heu, essayer de de réfléchir à des à des réponses qui soient, heu, a polies et on va dire qui n qui ne vont pas heurter ou qui ne vont pas, hem, laisser penser que, heu, que c'est parce que tu ne veux plus, hem, passer de temps avec eux. Est-ce que tu as essayé déjà de réfléchir à à d des sortes de réponses un peu types que tu pourrais leur donner pour, hem, bah voilà, pour éviter, heu, pour éviter des sorties beaucoup trop onéreuses pour toi?
Mouais, c'est ça! Ouais. Bah, complètement. Oui, après je je je pense, je oui, je pen hem, de de toute façon sans même y réfléchir d'une manière générale, j c'est pas que je leur en veux je je l'i l'idée n'est pas de les de les froisser, justement et c'est vrai que c'est c'est b et c'est bien que tu dises ça parce que mais oui, j'ai j'en ai plein de de façon d'aborder la chose, heu, parce que j'y ai déjà réfléchi effectivement. Heu, comment je pourrais en parler? Le problème, c'était plus le fait que j'ose pas en parler alors qu'il y a tout le monde, tu vois? Qu'on est au dans le cadre d'une bonne soirée, je voudrais pas créer tu sais, mettre un froid dans la soirée. Donc l'idéal, ce serait d'avoir, heu, de temps en temps l'occasion d'en parler en petit comité. Et que le message puisse passer parce que c'est pareil, si je mets un message dans le groupe Whatsapp, heu, j'ai peur que, tu sais, il y a pas l'intonation ou alors même un vocal. Je sais pas comment ça pourrait être pris. Mais oui, je je pense avoir suffisamment de diplomatie, heu heu, pour ne ne pas froisser les gens parce qu'en fait, c'est même pas un reproche, heu, clairement d'aller tout le temps dans dans dans des trucs, heu, qui coûtent cher. C'est plus le fait de s'intéresser aussi au fait que, tout le monde n'a pas la même situation, que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais ouais, ouais, c'est un c'est un bon plan, j'y il faut que j'essaye, en fait, heu, il faut que j'arrive à en parler tout simplement, à trouver un un moment où je peux, heu, aborder le sujet sans sans casser l'ambiance, quoi. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tes conseils et pour ton écoute, merci, hein!
N ouais, je comprends. Mmh mh. Mmh. Mmh, c'est ça. Mmh. Beh, écoute avec plaisir.